Oo
Kung halimbawa meron siyang, isang milyong follower, kunyari lang. Imagine mo yun yung isang milyong follower na yung malaking kawalan yun dun sa artista kasi
Oo. Tama, mm.
wala nang bibili ng DVD niya, VCD niya, Blu-ray niya, yung pelikula yung sas sa sinehan wala nang kumbaga ang laking kawalan nun.
Tama, mm, mm. Oo. Loss, 'di ba?
'Di ba parang tas yung sabi mo nga kanina
Kumbaga yung kita na nila, wala na.
Wala na, tas yung direktor, yung producer wala rin, lugi.
Oo, lahat. Ultimo yung maliliit na tao diyan na makeup artist, cameraman, ano pa ba? Yung mga extra, 'di ba? Hindi nila iniisip yung ganun oo.
'Yan. Eh, nagpagod yung mga yun, eh. 'Di ba? So mm.
Eh, paano kung yun yung pangkabuhayan nila? Wala na, 'di ba?
Tas, eto pa, eto pa. Ang dami kong nakikita sa Facebook minsan, mga ano
Mm.
mga nag-a-upload ng mga piratang movie, alam mo yung nagke-create sila ng mga secret group 'di ba? Tapos pinopost nila dun yung mga alam mo yung parang imbes na panonoorin mo sa pelikula, siyempre pag ano tumatangik ka talaga sa sining 'di ba? Parang magbabayad ka talaga para mapanood mo.
Ay, oo. GC, oo. Wala na, oo, mm, mm, mm.

Ewan ko kung ako lang ha, kasi napapansin ko minsan yung mga artista, nale-left behind na, naiiwanan na sa linya nila, kasi may pumapasok ng mga influencer, vloggers na nagiging artista nalang, wala naman talento, 'di ba?
Sige-sige. Dapat. Oo, mismo. Mismo. Oo, sinabi mo sinabi mo, kaya parang
Di ba, yung mga gano'ng wala ng nawawalan na ng sense dahil sa social media.
Hindi. Okey sana siya eh 'no, yung social media eh, 'no, kung talagang ang ang parang ang magiging use mo lang eh promotion, di ba?
Totoo. Oo, totoo naman.
Tapos yung, yun nga, para tangkilikin ulit yung mga pelikula, yung mga musika, di ba?
Totoo, ultimo nga musika eh, 'di ba, may spoiler na rin sa ano eh. <laughs>
Pero dahil Pero dahil sa mga oo. Pero yung mga feed feedback at reaction talaga malaking bagay yan. Kumbaga nakakasira, nakakabuti. Pero
Mm-mm.
talagang kailangan talaga gamitin yung social media ng balanse sa tamang paraan, di ba?
Tama, mm, kumbaga dapat talaga titingnan na muna kung tama 'yan o hindi, 'di ba?
Iyo Oh, anyway, tawag dito, ang sarap ng usapan natin eh, 'no? Pero nagugutom na ako, tsitsibog muna ako. Mm, at, ah
Andiyan, mm. Oo, ako din. Oo, mag-aagahan na ako, aagahan ko na agahan ko. <laughs> Sige, maraming salamat. Oo, paalam. Salamat
Tawagan kita mamaya ulit. Oh, kwentuhan ulit tayo mamaya. Hmm. Sige, salamat.

Totoo yan, ultimo nga yung mga series na pinapalabas ngayon eh, 'di ba? Parang o eto yan, eto 'yan, 'di ba, eto 'yan, ito mangyayari diyan ganyan.
Oo. Kumbaga may mga ano na. May ma May mga advanced feedback na, na parang yun nga nawawala na yung excitement pati yung thrill kasi
Totoo.
Ang dami ng nagbibigay ng reviews, 'di ba? Yung mga podcaster na yun yung mga blogger, 'di ba?
Mm, totoo 'yan. Parang wala ng sense talaga, kasi, eto pa napansin ko, dahil dun sa nalugi na pelikula na yun hindi ba naiisip ng tao na yung producer niyan kawawa, kasi
So. Oh, mhm? Oo, mismo.
Ano 'yan eh, pangkabuhayan nila 'yan, saka yung oo, yung utak nila gumana diyan kahit sabihin mong hindi maganda yan dapat hindi mo na kinwento, kasi, yang pelikula na yan, isipin mo na lang
Pinaghirapan nila yun, eh, 'di ba? Mismo.
Yung mga artista diyan, eh, kung pausbong palang yung artista na nag bid naging bida diyan o kontrabida, sira na, wala na, 'di ba? Nakasira ka na ng buhay, 'di ba? Mm.
Tama. Oo. Alam mo nabanggit mo 'yan, nabanggit mo 'yan, kasi, yung mga artista may mga royalty 'yan, eh, alam mo yun?
Totoo.
Halimbawa, kunyari, ah. Syempre, 'pag gumawa ng pelikula ngayon 'di ba, hindi lang naman sa sine mo mapapanood.
Mm, mm.
Naglalabas sila ng DVD, Blu-ray, o kaya VCD. Ngayon kung tong mga podcaster na to sa social media o mga blogger na 'to, eh, halimbawa kasi madaming sikat na blogger ngayon eh, 'di ba parang ang daming follower niyan.
Oo. Mm.